Ai cũng có một thời tuổi thơ bạn nè, rồi cũng có những cái thời gian được sống với gia đình rồi ăn những cái món ăn. Nhiều khi á có những món ăn bây giờ nó gắn liền với ký ức luôn đó! Bạn có cái kỷ niệm nào mà gắn liền với một cái món ăn nào đó hông?
Ừm, đúng rồi! <laughs> À, nếu mà để nói về món ăn, a, gắn liền với ký ức ấy, ở quê mình nó cũng có khá là nhiều món, và đối với bản thân mình bây giờ kể tên thì nó cũng phải có đến vài món đó bạn. Thì mình sẽ kể tên món đầu tiên nhá, đó là cái món, a, đọt khoai ngứa nấu với canh ngao, ăn nó cũng khá là thơm.
Ừm, vậy luôn á hả? Ừ, ừm. Ô yeah đọt khoai ngứa hả bạn? Chà, cái món này nghe lạ nha, mình chưa nghe luôn á. <laughs> Chắc là ngon lắm đó, b bạn kể mình nghe về món này với.
Đúng rồi. <laughs> Ờ. À, được nha bạn. Bạn, à, có thể thấy là những cái cây khoai nước khi mà nó đẻ nhánh mới nó sẽ có cái đoạn, à, một cái đoạn nó tầm, ờ, gang tay 20 xăng-ti, 30 xăng-ti-mét này. Mình sẽ lấy cái đoạn đó xong mình tước ra nấu cùng với ngao và cho thêm rau ngổ với miếng tỏi vào, ăn rất là thơm nó bùi bùi đấy.
À. Ừ. Hay quá vậy! Ồ, thế bạn ơi, thế thì cái món ăn mà, ừm, mà nấu canh đó đó, là không biết là bạn nhớ nó bởi vì là nó ngon hay là nó liên quan tới một cái ký ức nào đó? Ví dụ như là, à, người nấu nè, hay là hoàn cảnh mà bạn ăn được, phải hông?
<chuckles> À, mình nhớ nhất là cái món này khi mà những hồi bé mình ăn ấy. Bởi vì ngày xưa là toàn lấy khoai nước nấu nên là nó cũng khá là ngứa, nên mỗi lần ăn mình cứ cảm thấy giác nó tê tê trong cổ, mình cũng không thích món này chút nào.
Ừm! À, ồ. <laughs> Mà bạn ơi, ai ai nấu cho bạn cái món đó vậy ta?
Mẹ mình là người, à, hay nấu món này nhất. Bởi vì trước, ơ, thì ờ như gia đình mình thì chỉ có mẹ mình là người nấu cơm thôi.
Ờ. Ờ, nhưng mà có phải là cái món đó là cái món gọi là đặc sản quê hương nhà bạn hông?
<laughs> Cũng, ơ, không hẳn là đặc sản nhưng vì nó là cái món kiểu rau dễ kiếm với lại mùa nào nó cũng có đấy, thế nên là hay nấu.
Ừ hứ, vậy hả? À, đúng rồi. Ô, thật đấy nhỉ! Mình thấy là ở dưới quê á mọi người hay, kiểu, như là tới bữa ăn, xong rồi ra vườn hay là xuống ao gì đó. Có sẵn cái món nào cái đem ra nấu, đúng không bạn? Thế cũng rất là thú vị đúng không? Ừm. À thế bạn này, bạn có nhớ lúc đó bạn bao nhiêu tuổi hông?
Đúng rồi. Ừm, tiện cái nào thì mình hái cái đấy nấu thôi. Mà mình nhớ là hồi hồi mình bé chắc là cũng, a, chỉ học, à, cấp 1 hoặc mẫu giáo thôi là mình đã ăn món này rồi. Và mình nhớ nhất là, kiểu, như trẻ con mà ăn cái đồ gì nó ngứa trong miệng cảm giác rất là không thích. Nên là sau đấy mình cũng không thích ăn món này nữa nhưng mà, ơ, mẹ mình cũng hay nấu nên là mình lâu dần ăn nó lại thành quen và cảm thấy rất là ngon.
Ừm. À! <laughs> Ừm. Ồ, hay quá ha! Cho nên á, thật ra như thế này nè, một cái món ăn nhiều khi chưa hẳn là mình đã thích ngay từ đầu đâu, đúng không bạn? Nhưng bởi vì là, à, nhà mình hay ăn nè, rồi nhiều khi là mẹ mình nấu nữa, mẹ mình nấu rồi nhiều khi mình cũng, ơ, ơ, còn nhỏ thì mình không dám bỏ mứa chẳng hạn. Ăn riết rồi nó quen bạn ha? Ừm, ừm, đúng rồi.
Đúng rồi. <chuckles> <chuckles> Ừ, ừ, cứ ăn nhiều nó thành quen. Đúng rồi, thế nên là cái món này đối với mình thì, ờ, với những ký ức ban đầu thì nó cũng không được ngon cho lắm nhưng mà dần dần thì nó lại thành cái món truyền thống của gia đình và đến tận bây giờ thì mình cũng vẫn hay nấu. Đặc biệt là bây giờ nhá, mình đi xa quê nhưng mà mình cũng trồng và mình cũng vẫn nấu món này đó bạn.
À. Ừm. Ô! Ô, vậy hả? Sao hay quá vậy? Ủa bạn ơi, chứ bạn có học được công thức, rồi là bí quyết nấu cái món đó từ mẹ của bạn không?
Ừm. Mình thấy món này cũng khá là dễ nấu, nhưng mà để đánh giá công tâm thì mình nấu sẽ không ngon bằng mẹ mình nấu đâu, nhưng mà nó cũng gì đấy, nó cũng mang lại cái ký ức nên mình cũng rất là thích ăn.
À. À, đúng rồi ha. Ừm, đúng rồi, nghe cũng thú vị đó. Thế thì bạn nè, à, không biết là cái món đó á là nó, a, thường là theo mùa hay là lúc nào nó cũng sẵn hả bạn?
À, cái món này, ờ, nó cũng có quanh năm nhưng mà, ờ, vào cái mùa, ừ, này này là mùa cuối thu và đầu đông ấy, thì, à, nó cũng có một chút mưa và trời nó mát rồi ấy, thì cây nó cũng sẽ có nhiều nhánh và sẽ dễ hái cái này hơn. Và mình cũng thấy mùa này cái thời tiết cũng sẽ là ăn rất hợp.
Ừm. Ờ. Ờ. Thế bạn ơi, bây giờ khi mà bạn lớn lên rồi đó, thì khi mà bạn, ờ, mỗi lần bạn về thăm nhà đi chẳng hạn, bạn ăn lại cái món mà mẹ bạn nấu là cái món này nè, cái hương vị với lại cái ký ức nó có còn như là cái lúc mà bạn bắt đầu ăn cái món này lần đầu tiên hông?
Với bây giờ người ta trồng cái loại cây khoai này nó là giống khoai ngọt nên là ăn nó sẽ không bị tê nên mình cảm giác là nó ngon hơn ngày trước, vì ngày trước là mỗi khi ăn xong lúc lúc, ừ, lúc ăn thì thấy ngon đấy, nhưng mà sau khi ăn thì nó vẫn kiểu ngứa ở cổ họng, nên bây giờ mình cảm giác là cái cảm giác tốt hơn, nó ngon hơn đấy.
À. À, vậy đó hả? Ừm. Ừm. Ờ, ra là vậy ha, <chuckles> công nhận! Nói chung là sau thời gian này, à, quan trọng nhất thì nó vẫn là cái món mà mẹ mình nấu, phải hông bạn? Ư, chưa hẳn nó là cái món gì mà món mẹ mình nấu? Ừm, đúng rồi, đúng rồi. Thế bạn ơi thế thì là ừ, thế không biết là, à, ngoài cái món đó ra thì còn cái cái món nào mà làm cho bạn có cảm giác nó cũng tương tự vậy hông?
Đúng rồi. Ừm. Bởi, à, người ta thương mại hóa một cái giống mới mà, ừm. Đấy, thì chuẩn cơm mẹ nấu mà, ừm. Có chứ bạn. À, đó là cái món, à, k kiểu cá khô phơi lâu này, xong rồi mình, à, sẽ để đến mùa đông và mình, à, hấp với tóp mỡ, thì nó là cái món cũng khá phổ biến mà ngày xưa mình hay ăn đấy.
À. Đúng rồi. Ôi sao mà toàn là nghe những cái món hấp dẫn vậy ta? Chắc là, á hả, vùng miền khác nhau cho nên là mấy cái món bạn kể cha mình chưa ăn bao giờ hết trơn, mà nghe là thấy hấp dẫn rồi đó nè! <laughs>
Đúng rồi. <laughs> Ờ, mình cũng có thể chia sẻ một chút đó là vào mùa này thì, à, bão nhiều người ta rút cạn sông ấy, thì khi mà đi, a, đánh bắt cá, thì nó sẽ rất được nhiều, nhiều khi tính cả bao ấy, vài chục cân ấy. Nên là không thể làm được hết, sau đó thì mình cứ mổ ra xong sau đó thì phơi nguyên con thôi, và đợi đợi đến mùa đông ừ, mình chế biến.
Ừm. À! Ồ, vậy đó hả? Ừm, ừm. A, tức là là, à, cái mùa mà đi bắt cá, rồi nhiều quá cái mình, à, đem phơi khô giống như là mình mình trữ lại á, đúng hông bạn? Một cái hình thức khi mà trữ, đúng không? Ừm, hay quá ha!
Đúng rồi, mình giữ lại trong mùa đông đấy. Ừm, <laughs> nhưng mà mình không sẽ không kho lên đâu mà mình phơi sống nguyên con đấy nên là mình vẫn nhớ cái mùi của nó, ừm.
À, phải xuống nguyên con. À, tức là mình đi ướp muối, đúng hông bạn? Người ta hay ướp mặn xong rồi người ta người ta phơi, đúng không?
À. Ừ, ngày xưa còn nhờ quê mình còn chẳng ướp muối cơ, phơi trực tiếp luôn. <laughs>
Ừm. Ồ, thế món mà món, ơ, ờ, cá khô như vậy đó có thường được ăn vào một cái dịp gì đặc biệt không? Hay là nó trở thành một cái món ăn bình thường, à, kiểu như là ngày nào cũng ăn được?
Đối với quê mình thì nó là cái món ngày nào cũng ăn, bởi vì với một vùng quê nghèo ấy thì cái món này trữ đến mùa đông thì nó giống như một thực phẩm mà, ch gọi là mang lại chất đạm. Ừ, nó ăn gọi là ch ch ờ, gọi là, chống, a, gọi là <laughs> ch chống qua mùa đông ấy. <laughs>
Ừm. Đúng bạn ha. Ừm, ch chính xác rồi đó. <laughs> Ừ. Ừ, cái này là mình đồng ý luôn nè. Ờ, hồi đó thì mình cũng cũng, a, cũng thấy là người ta hay, a, đem chiên mấy con khô nè. Trời mưa nhất là trời mưa nha, rồi chiên mấy con khô ha, cái xong rồi, à, có thêm một chút gì đó nhâm nhi. À, nghe rất là hay. Và bạn ơi, ừ, không biết là cái món này nó có gắn liền với cái kỷ niệm nào với gia đình của bạn hông? Về cái mơ về cái, ơ, mâm cơm gia đình chẳng hạn?
Ờ, đúng rồi. <laughs> Ừ. Ừ, ăn rất là thơm và ngon. Ừm. Ăn nó dai dai, đúng không? Ừ. À, cái này nó lại, ờ, gắn liền với cái sở thích của bản thân mình hơn. Ví dụ như là, ờ, vào những cái, ơ, ngày mà, kiểu như, nước rút cạn này, thì mình đi bắt cá mình ờ, đối với trẻ con như mình cảm thấy rất là vui khi mà được, ờ, đi, ơ, gọi là, kiểu, vày vò ấy, xong lại bắt được cá nên là cảm thấy là vui lắm.
À. Ừm. À. Ôi vậy đó hả? Mà bạn nè, ừ, cái món này bây giờ bạn còn nấu giống như là cái món, ơ, canh khoai không vậy?
À, không, bởi vì bây giờ cái cá này nó không còn nữa. Ừ, vì chúng ta, ơ, bây giờ, kiểu, phun thuốc sâu nhiều rồi kích điện nhiều nên là cái lượng cá nó cũng không còn nhiều nữa và, ừ, bây giờ mình cũng đi làm rồi ấy ừ, mình không bắt được cá nữa. <laughs>
Ờ. Ờ. Ừm. Rồi, đúng rồi tiếc quá bạn ha. À, tức là hồi đó là cá tự nhiên hoàn toàn luôn hả bạn?
Đúng rồi đấy bạn, cá tự nhiên, những con cá nhỏ thôi nhưng mà rất là nhiều, một ngày bắt có thể đến, ơ, vài bao đấy.
Ừm. Ồ, hay quá ha, nghe cũng hấp dẫn ghê á chứ. Nhưng mà bây giờ á thì ở dưới quê, ờ, không còn cái loài cá đó nữa hả? Nhưng mà bạn thấy l ừm, ừm.
Vẫn có nhưng mà ít người bắt hoặc là nội cái số lượng nó ít đi rồi.
Đúng rồi, nhưng mà người ta có biến tấu thành một cái, ơ, loại cá nào khác với một cái cách chế biến nào đó khác không?
Không, vì ngày xưa nó là do nghèo đói mà, còn bây giờ thì đối với cá nhỏ như thế người ta bắt, ơ, về người ta chỉ cho gà thôi, còn bây giờ người người ta cũng sẽ ăn những loại cá ao, cá to ờ, ít xương.
Ừm. Ờ. <laughs> Thật đấy nhỉ? Ừ, ngày xưa á thì mình thấy nó là cái món ngon đặc biệt nhưng mà bây giờ khi mà đầy đủ quá rồi thì món nó cũng trở thành, à, một cái món rất là bình thường. Nhưng mà ừm, nhưng mà cái cái điều quan trọng á, mình thấy vầy nè, đó là chủ chủ yếu đó là nó gắn với cái kỷ niệm tuổi thơ của mình với gia đình. Đó, cho nên là đôi khi mình nhắc lại mình vẫn còn cảm thấy là cái món nó tự nhiên nó ngon vì cái ký ức đẹp, đúng không bạn? Ừm.
<laughs> Đúng rồi. Ờ, đúng rồi. Đúng đó bạn. À, đúng rồi. Vì vì khi ơ, nhiều khi nhắc lại thôi là có cái có cả cảm giác là mình như được hít thở lại được cái cái mùi giống như mùi cá mắm và nó, kiểu, nó tanh tanh của ngày xưa đó bạn, nên là chỉ cần nhắc tới thôi thì nó cũng đã gợi nhớ lại rồi.
Hừm. <laughs> Ừ. Đúng ha. Mà nhất là cảm giác của một người con xa quê nữa, đúng hông? Khi mà mình được, à, à, ngửi thấy hay là mình nghĩ về cái món ăn của gia đình mình thì chắc chắn là sẽ gợi lên rất là nhiều cảm xúc nè bạn nè. Ừm.
Đúng rồi. Đúng đó bạn. Nên là khi mà bây giờ ở trên này thì thỉnh thoảng mình cũng vẫn nó nấu cái món canh đọt khoai. Còn cái món cá kia thì mình có thể biến tấu đi một chút đó là mình mua cá các loại cá to về ấy, xong sau mình, ờ, mình mình sẽ chế biến một chút xong mình, kiểu, rim nước mắm ấy, thì cái mùi của nó, nó cũng hơi có một chút gì đó giống ngày xưa đó bạn.
Ừm. Ừm. À. Ừm. Bạn ơi thế bây giờ gia đình riêng của bạn nha, à, có ăn những món này hông? Bạn có chế biến như thế nào cho nó phù hợp với gia đình nhỏ của mình hông?
Có bạn ơi. Như cái món canh khoai thì, à, mình cũng có một chút đất nhỏ, gọi là, đất, ơ, ở đường sau nhà ấy thì mình cũng có trồng khoai và thỉnh thoảng á mình cũng có nấu những cái canh khoai này giống như ngày xưa mình ăn. Còn cái món cá thì mình cũng sẽ chế biến nó nó nó nó thơm hơn để vì dù, gọi là, ngoài mình thì còn có cả, à, con cái nó cũng ăn được ấy, nên mình sẽ chuyển sang, ơ, à, cách là rán lên xong rim, chứ cũng không phơi khô trực tiếp như ngày xưa nữa vì nó sẽ tanh hơn.
Ừm. Ờ. Ừm. Ờ. Ừm. Thế nhưng mà <laughs> không bà không biết á là, à, cái thời đại bây giờ rồi món ăn nó nó nhiều quá rồi thì những cái món mà dân dã như vậy thì, ờ, các con của bạn nó có hưởng ứng hông?
Thực ra nó cũng không thích ăn đâu, nhưng mà thỉnh thoảng mình cũng yêu cầu nó ăn thì nó cũng phải, gọi là, ờ, thôi cố gắng ăn một chút, nhưng mình nghĩ là cái gì ăn dần dần ấy nó sẽ thành quen.
<laughs> Đúng rồi. Ừm. À, chủ yếu là là mình muốn cho con mình nó cũng, ơ, có những cái món ăn ờ, có trải nghiệm món ăn truyền thống của của gia đình, của quê hương, đúng hông bạn? Ừm. Đúng rồi. Thế thì bạn này, đ bạn có nghĩ á là cái việc mà lưu giữ những cái món ăn truyền thống của gia đình hay nói rộng hơn á là của cả một vùng miền là quan trọng hông?
Có cái trải nghiệm đó bạn. Ừm. Đúng rồi, đúng rồi đó. Ừm. À, có chứ bạn. Mình nghĩ cái việc này rất là quan trọng, nó giúp chúng ta nhớ về quê hương và không quên được cái nguồn gốc của mình. Cũng giống như là gần đây thì mình, à, cũng hay giới thiệu cái món canh đọt khoai cho những cái người ở công ty mình ấy và cũng có một bạn là bạn ấy rất thích nấu đó bạn và thấy rất thích ăn.
Ừm. À. Ừm. Đúng rồi. Ủa, bạn giới thiệu bằng cách nào? Bạn, ơ, mời mọi người tới nhà xong rồi bạn nấu món đó cho mọi người ăn hả hay sao?
Không. Mà có cái bạn ấy thì bạn ấy hỏi mình là: "Ô, sao lại có cái người ở quê anh mà lại, à, bán cái món này em thấy lạ qua, sao cái cái khoai nước n này ăn được, liệu ăn có ngứa rách miệng ra không ấy?" Thì mình bảo: "Ô, không, cái này ăn được, nhà mình cũng hay nấu." Thế là mình giới thiệu thôi.
Ờ. <laughs> Ừm, hay quá ha. Thật ra nha, mình, ờ, là một cái người mà mình á hả cũng vừa mới nghe thấy cái món đó, thì mình cũng cảm thấy bắt đầu tò mò. À, mình cũng, ơ, biết đâu có c cái điều kiện mình cũng muốn ăn thử coi sao nè. Mà, ừm, nếu như mà bây giờ ha, mà bạn được chọn chỉ một món thôi để mà đại diện lớn nhất cho cái ký ức của bạn về những cái món ăn gắn liền với gia đình, với tuổi thơ, với quê hương của bạn thì bạn sẽ chọn món gì? Có phải là cái món canh khoai này hông? Hay là một món khác nào?
Ừ, đúng rồi. À. À, chắc chắn là mình sẽ chọn, à, món canh khoai rồi. Bởi vì mình thấy là các anh chị hoặc là những người ở sống ở trong miền Nam ấy, lâu ngày họ về thì đến khi mà họ vào trong đó, đi máy bay họ cũng vẫn mang theo cái món khoai này mang vào, nên là mình nghĩ khả năng đây là cái món nó liên quan đến, ơ, vùng biển quê mình và các tỉnh xung quanh cũng không có đâu. Nên mình nghĩ đó là một món đặc trưng đấy.
Ừm. À. Ừm. Ờ, vậy đó hả? Thế nếu bây giờ nha, bây giờ thế hệ của bạn thì bạn có tuổi thơ lớn lên ở, à, ở quê hương đi thì bạn còn nhớ về những cái món ăn quê hương. Đó, nhưng mà bây giờ nếu như mà thế hệ tới con của bạn ha, tới cháu của bạn, nó sinh trưởng ở một cái vùng đất khác rồi đó, thì cái việc mà cái món ăn quê á nó sẽ mai một dần. Bạn có nghĩ tới điều đó hông?
Đúng rồi. Ừm. Ừm. Ừ, mình cũng có nghĩ chứ. Nhưng mà cái việc đấy nó là cái xu thế rồi, mình cũng không thể nào làm được gì khác được. Và như hiện tại đối với con của mình thì mình cũng vẫn nấu canh khoai nên khả năng là nó cũng sẽ biết canh khoai. Còn đến, ơ, à, đời cháu mình thì mình nghĩ chắc là cũng sẽ không còn đâu, nhưng mà thôi, ừ, xã hội phát triển mà, đúng không bạn?
Ừm. Ừm. <laughs> Ờ. Ừm. Đúng, cái này cũng đúng. Nghe thì nó cũng hơi buồn bạn ha, nhưng mà bây giờ nếu như mà, ừm, bạn có một cái cách nào đó để mà mình có thể làm cho những món ăn quê hương của mình có thể lựa lưu truyền ở trong cái sự phát triển gia đình nhỏ cho đến cả một cộng đồng hông?
Đúng rồi. Mình nghĩ nó nó là việc là chúng ta nên duy trì ăn cái món này ăn này, à, có thể là, ờ, thường xuyên nhất chẳng hạn. Ví dụ như là như chỗ mình cũng không phải là trong khu vực thành phố nên vẫn có thể trồng cái cây khoai. Và do đó thì thỉnh thoảng mình nấu thì mình có thể là là giới thiệu với mọi người xung quanh này, và cho con cái mình ăn thường xuyên, thì đó cũng là một cách để có thể là lưu trữ nó một cái cái gì đấy nó là cách tự nhiên và được lâu nhất đó bạn.
Ừm. Ừm. Ừm. Ừm, ừm, mình đồng ý nè. Mình cũng phải có những cái cách mặc dù nó cũng đơn giản thôi, đúng hông? Nhưng mà mình cũng sẽ, à, truyền được cho con cái của mình một cái cảm nhận về cái hương vị quê hương nè. Với lại bây giờ á thì, ờ, thời đại bây giờ mới rồi, cái việc mà ăn uống nó trở lên hết sức là đơn giản và dễ dàng rồi, đúng hông bạn? Ờ, nhiều khi mình chỉ ngồi, ờ, rồi đặt một chút xíu là có đồ ăn đủ thứ ờ, đến nóng hổi luôn. Ừm, đúng rồi. Cho nên có khi nào bà bạn lo là ngay cả bản thân của bạn nha cũng sẽ g quên mất cái hương vị quê hương của mình hông? Bởi vì cái cuộc sống này nó quá bận rộn đi và cái việc ăn uống nó trở nên là không còn quan trọng nữa?
Ờ, đúng rồi. Ừm, mình cũng nghĩ như vậy. Đúng rồi, đúng rồi. Ờ, đúng rồi, không cần nấu nướng gì cả cũng đã có một bữa thức ăn thịnh soạn rồi. À, mình cũng nghĩ là bây giờ thì, à, mình vẫn còn thời gian có thể nấu được. Chứ còn như sau này mình, à, à, lớn tuổi thêm một chút đấy, thì lúc đấy sức khỏe yếu đi này, rồi con cái nó cũng lớn lên nữa thì có khả năng là lúc đấy thì ai cũng bận rộn với cái việc của mình, thì lúc đấy cái bữa ăn nó cũng sẽ không còn được chăm chút như bên. Và lúc ấy bắt buộc chúng ta phải ăn những cái đồ ăn nhanh giống như là Âu Mỹ đúng nên là và gìn giữ những cái món này thì thôi, bây giờ chúng ta đến tầm nào ta sẽ cố gắng đến tầm đấy thôi. Mình cũng sẽ không cố gắng, gọi là, cưỡng cầu, cũng không cố gắng gì đấy là phải làm cho bằng được đâu.
Ừm. Ừm. Ừ, đúng rồi. Ừm. Ừm. Ừm. <laughs> Ừm. Đúng rồi. Thế bạn có lời khuyên nào cho những người xa quê muốn giữ lại cái cái cái món ăn truyền thống quê hương hông? Ngắn gọn nè.
Mình nghĩ là chúng ta nếu mà trong cái, a, điều kiện cho phép thì chúng ta cũng nên hay về quê và mang những cái đồ quê lên ăn uống. Nó cũng sẽ vừa đảm bảo về vệ sinh này, ít, ơ, thuốc bảo vệ thực vật này và là làm cho chúng ta nhớ về quê hương hơn, giúp cái sự gắn bó của chúng ta với quê hương nhiều hơn một chút.
Ừm. Đúng rồi. Đúng rồi. Ừm, đúng rồi, quan trọng là mình có cái thời gian g gắn với gia đình của mình nè, để ôn lại những cái kỷ niệm, cũng như là để phát triển thêm những cái hương vị truyền thống của quê hương. Thật sự hôm nay nói chuyện với bạn rất là vui. Cám ơn bạn nhiều nha.
Rồi. Mình đồng ý. Ô kê, mình cũng, ơ, rất vui khi được nói chuyện với bạn. Hẹn gặp lại, ờ, bạn trong một lần gần nhất nha. Bye bye.
Ừm, mình chào bạn.